Diciamo prima ho fatto la formica e po' ho fatto la cicala, <chuckles> come si suol dire.
Mh, mh, mh. Ah, okay, ha hai hai fatto l'altalena, l'alternanza.
Esatto, esatto. Quindi dico: "È importante iniziarlo a fare, ehm, per hobby, è importante anche essere costanti, perché se poi con smetti non va bene, eh".
Sì. Sì. Sì, sì. Perdi perdi un po' è vero guarda, io ti dico ho anche ho anche letto tantissimo in questi anni, perché poi mi sono appassionato al tema, no, e proprio la cosa importante è proprio il tempo. Cioè, più prima si inizia anche con piccole somme, prima si inizia, alla lunga e poi perché è proprio una maratona, non è uno sprint, no. Come s come si dice non è una gara da 100 m, ma è una maratona. Ehm, se hai il tempo ah beh, quello chiaramente è un altro discorso. Però però sai, anche lì ho pensato che se la persona non è a gestire, no, non non è i non è mai entrata in quella mentalità del risparmio, mese dopo mese, attento alle spese, ehm, fare il ba eh, può essere beh a meno che non siano cifre enormi, può essere che una se li bruci una persona se li bruci in poco tempo, no. Ehm, quindi anch'io ho iniziato a investire, però quello poi è secondario. Cioè il primo è proprio è proprio risparmio, se non c'è il risparmio non c'è neanche l'investimento, no. Entrare un po' in in quella mentalità. Ehm, io da giovane
Sì, s Mh. Ah. Okay. E prima sì, sì, sì, sì. Sì, sì, sì, sì, è vero. Sì, sì. A meno che non vinci un qualcosa <chuckles> nell'unico sprint. Mh-mh. Sì, sì. Sì, sì, sì, sì. Certo. Certo. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Sì, sì. Sì, sì. Ma io lo vedo sai perché lo vedo più un investimento e lo vedo più un risparmio, uhm, furbo, capito. E se li lasci lì, ehm, un piccolo investiment micro investimenti che sostanzialmente non ci guadagni nulla, cioè sposti 100 € in 7 anni, però almeno non non dai
Sì, sì. Sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
da mangiar alle banche come si suol dire.
No, no, no, quello quello è vero, quello è vero. Assolutamente il secondo step ci dev'esse no, quello dell'investimento. Ma di base il tempo appunto, iniziare da giovani contribuiscono a quello che o non so se è vera 'sta frase oppure no, però l'ho letta da da ta da tante parti, approfondendo che Einstein disse che, ehm, l'interesse composto è l'ottava meraviglia del mondo. Esso non so se l'ha detto o no, non credo onestamente, però
Mh-mh-mh. Sì. Mh. Ah, no mai mai sentito guarda, ti dico la verità.
però però è vero, nel senso che nel lunghissimo periodo l'interesse composto è quello che fa la magia, no. Ehm
Mh-mh-mh-mh-mh.

Okay. Cioè, e in piena pandemia poi tra l'altro.
Risparmiavo veramente poco, no. Sì, bravissima, sì, sì. Ehm, risparmiavo poco, andavo paycheck to paycheck, come dicono gli americani, no, da stipendio a stipendio e quindi, ehm, è troppa non va bene, no. <sucks teeth> Ehm, e quindi ho iniziato a risparmiare pian piano, eccetera, eccetera, eccete oh, per me è fondamentale. Guarda, è fondamentale perché ti dà anche un po' di tranquillità il sapere che in caso di imprevisto, che sia l'auto, il frigo, la lavatrice, una bolletta salata, almeno, come dire, dormi la notte, ecco come dico io, importante è dormire la notte. E da giovani per me, guarda, è fondamentale. Guarda, l'ho proprio scoperto te lo posso dire io che sono giovane fino a un certo punto, no. Diversamente giovane ormai. Ehm, e se dal 2021 ad oggi comunque, ho messo su un gruzzoletto che mi fa dormir tranquillo, ho pensato: "Mamma mia, pensa se avessi iniziato 20 anni fa".
Mh, mh, mh. Eh, sì. <chuckles> Mh, mh, mh. Oka Sì, sì. Sì, sì, sì. Certo, certo, certo. Mh, mh, mh, mh. Sì, sì. <chuckles> Ah-ah. Prima. <chuckles> Serio, serio, serio.
Cioè, 20 anni fa, no. Un pochino alla volta, un pochino alla vol cioè adesso madonna, adesso non dico non dico champagne e caviale, ma, ehm
Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
sarebbero veramente diverse cioè il tempo è proprio sì, bravissima. Tu invece il tema del risparmio eh, esatto, come come la vedi?
Anni sì, momenti d'oro, momenti d'oro in tutti i sensi. Ma guarda, io te lo eh, io te lo chiedevo perché allora, io, mhmm, ti dico, se fatta in maniera diciamo tranquilla, nel senso che vai a lavorare, ti scansi quella minima parte, io penso che sia importante iniziare a farlo da giovani. Ehm, certo, ci sono pro e contro perché ovviamente lì dovresti andare un attimino a pensare di fare degli invest piccoli investimenti, eh-eh, perché come tu sai se li lasci in banca poi tra pagamenti vari, tra manutenzione, eh, <chuckles> cioè praticamente ti esatto. Ehm, ti dico, io in parte ho risparmiato e sono riuscita a comprarmi una macchinina modesta, quindi
Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. No, certo. Commissioni, certo. Sì, sì ma te l te lo mangiano. Ah brava, brava. Beh, ottimo risultato comunque.
sono riuscita sì, sì, sì, sì, sono riuscita, ho visto l'importanza. Poi mi sono persa un po' diciamo nel nel mondo, perché poi, ecco, mi sto trovando adesso un po' in difficoltà perché
Mh, mh, mh.